Benim anladığım yemek yeme orda yapılması gereken bir, eee, iş. Yani, oraya gidiyorsun restorana yemeğini yiyorsun hızlı bir şekilde ve çıkıyorsun. Hani, böyle, çok muhabbet yok. Oraya gideyim ailemle bir güzel muhabbet edeyim. Arada da bir yemek yiyeyim, değil. Oraya yemek yemeye gideyim. Arada belki birkaç kelime söylerim ve garip olanı da, eee, çok fazla, tabii, eee, makineler var. Sen gidip çok insanla da alakalı bir şey, eee, sipariş verirken gidip makineden sipariş verip paranı oraya ödüyorsun. Gene birisi yemeğini Evet.
Hıı. Evet. Hı hı. Hıı. Ha, daha karşılıklı, yani, sürekli insanlarla, yani, garsonlarla falan değil de, eee, daha çok gittiğinde otomatik olarak, böyle, ekrandan girip, eee, siparişini orda tamamlıyorsun, ödemesini yapıyorsun. Sadece yemeği hazırlayanlar mı, eee, insanlar canlı olarak görünüyor? Enteresan.
Değil, değil. Evet. Ya, 1 tane restoranda 1 tane aşçı vardı. 1 aşçı. Her şeyi o yapıyor. 10 tane masa
Öyle mi? Çok enteresan. Peki, yemekleri self-service mi, gidip kendin mi alıyorsun?
O, b bağırıyor numarayı <chuckles> ya da orada tezgâhın üzerine koyuyor, sen alıyorsun. Başka bir restoranda 1 tane servis elemanı, 1 tane aşçı vardı. Sen gidip makineden o siparişini alı yapıyorsun, numaranı alıyorsun, paranı ödüyorsun ondan sonra yemek öyle geliyor. Yani, çok az insan var aslında, çok otomatik aslında her şey.
A! Anladım. Harikaymış. Enteresan. Evet, evet. Yani, eee, bir yandan baktığında, eee, maliyetini düşürüyor ordaki insan. Şimdi senin de o yemek için ödeyeceğin, eee, maliyetini etkiliyor çok insanın olması ama bir yandan da insan gücünün, eee, makineler tarafından yer değiştirilmesi de bu sefer, eee, aslında, eee, biraz da üzücü k eee, kısmı olabiliyor. Çünkü insanların iş gücü kaybı demek oluyor. Eee, neyse, eee, bu kı sıkıcı kısmı <chuckles> Evet, kalabalık. Peki, şimdi, iii, yemekler güzel, işte, restorandaki, iii, şeyi anlattın. Biraz şeyden bahsetsene, eee, nasıldı? Manzara nasıldı? Ne renkler vardı? Seni büyüleyen, eee, bir şey oldu mu, mesela fotoğrafını çekip, eee, sonrasında bastırıp duvarını asacağın bir manzara a oldu mu, ne bileyim çay deneyimledin mi? Hani, orda bitki çayları vardır. Evine, işte, çay götürdün mü mesela? Eee, neler götürdün? Aslında dönerken, eee, neler vardı, eee, sende değişen? Biraz, eee, onlardan bahsedebilir misin?
Evet. Garip aslında çok kalabalık bir ülke. Evet, evet. Evet. <chuckles> Kesinlikle. Tabii ki. Getirdim. Evet. <chuckles>